Pues te cuento que, no sé, últimamente he tratado de de tener esta rutina matutina, de despertarme, aprovechar un poco más el día, en las mañanas y, pues, de cierta forma, tardes y noches. Pero entra un gran, gran problema, el cual es, que no tengo esta motivación, tal vez, <chuckles> de levantarme por las mañanas, y me cuesta demasiado trabajo, de verdad, demasiado trabajo el tratar de levantarme. He intentado, pues, bastantes formas, principalmente, que creo que es la que más, medio me funcionó, el poner alarmas consecutivas de que, una cada minuto. Pero, pues llegó un punto en el que, prefería como apagarlas todas de un jalón, porque no no me funcionaban, no me servían y, pues me seguía durmiendo. Traté también como, que alguien más me despertara, pero terminaba peleado con esta persona. Principalmente, era mi mamá, la que me iba me levantaba, y era como de: "Ay, no, no me estén molestando, quiero dormir". Como que esta si esta situación e es así. Entonces, pues, de cierta forma, <chuckles> no sé. Ya me parece un poco preocupante como esta situación, porque t quiero quiero tener como esta rutina maña mañe de las mañanas, pero no sé. No puedo, no tengo tal vez la motivación, no tengo las ganas, la fuerza de voluntad, no sé. Ve y vengo contigo, para ver si me puedes dar algún consejo, alguna sugerencia o algo que me pudiese ayudar, para tratar de mantener esta motivación matutina.
Sí, claro, claro, comprendo. Mira, em, cuéntame, ¿tú cómo te sientes al despertar? ¿Te sientes cansado, te sientes aturdido, desanimado, triste? ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
Pues, mira, eh, creo que, principalmente, me siento cansado, y creo que la mayoría de las ocasiones el cansancio viene por, tal vez, un insomnio durante la noche o, tal vez, por no poder dormir bien, o porque alguna preocupación ya me tiene ahí como con ansiedad, como que es por este tipo de cosas el cansancio. En cuestión de lo físico, me siento bastante bien, pero no sé, como que despierto tal vez desanimado, y también despierto, mm, como si f estuviera agotado, de tal vez hacer como lo mismo todos los días. Entonces, siento que eso también puede como influir un poco, al a la hora de levantarme.
Okey, okey, entiendo. Y, por ejemplo, cuando, pues, tú te despiertas, ¿qué sueles hacer esa primera hora después de levantarte? ¿Cuál es tu primera actividad? O sea, no importa, si me dices que es el celular, no pasa nada, pero, <chuckles> sí me gustaría saber como qué haces toda esa primera hora luego, luego que te despiertas.
<chuckles> Pues, mira, parecerá chiste y y no sé, pero sí, justo es el celular. Creo que esa es la primer cosa que que logro como hacer. El despertar, eh, con despertador me hace voltear o buscar mi celular, apago la alarma y busco mi celular para entrar, a lo mejor, a contestar algún mensaje, ver si me llegó alguna información de mi trabajo. Como que t estas situaciones que involucran el agarrar el celular, lo hago.
<laughs>
Eso no, no dura completamente toda la hora, pero llega a suceder, tal vez, unos 20, 25 minutos, y ya después me me levanto, tal vez voy al baño, como que me ya empiezo como a despertar, y ya, o como a después de una media hora, 45 minutos, ya bajo a desayunar, pre preparo mi mi desayuno y demás, y ya, una vez como listo, ah, entonces ahora sí como que me pongo a a trabajar.
Ujú. Okey, okey, comprendo. Y, mm, cuéntame, para dormir, ¿tú tienes, em, no sé, te cuesta trabajo dormir, tienes como esos pensamientos intrusivos que luego a muchas personas les pasa o hay algo que afecte tu sueño, que no puedas justamente descansar bien?
Pues sí, creo que una de las partes importantes, eh, ha de hasta hace unos días era la parte económica. Yo me salí de trabajar y estaba teniendo como esta situación en la que, pues, era un poco incómodo lo la parte económica, como que, pues, tenía unas cosas que pagar, no tenía como la suficiente solvencia económica, como que empezaba a ser un tema preocupante y siento que eso durante la noche me estaba ocasionando, mm, pues, problemas para dormir, tal cual. Entonces, creo que eso fue lo que me estuvo genere y genere y genere como este insomnio que, de cierta forma, se acumuló mucho cansancio. Y hoy en día, afortunadamente, pues, ya encontré un trabajo, encontré como otra forma de tal vez solventar como estos gastos y, pues, ya como que en este aspecto ya estoy un poco más libre, pero sí creo que es insomnio, tal vez pensamientos, mm, de que tengo alguna preocupación o de a la mejor que, b por ejemplo, mi pareja hay veces que, pues, sale tarde del trabajo y como que esta preocupación de de si ya llegó a a su casa. Como que todas estas estas situaciones me me generan como estos pensamientos un tanto molestos en la noche, pero, pues, a su vez, sí son como entendibles de que, pues, son preocupaciones que que voy como cargando y jalando durante todo el día.
Sí, y mira, completamente entendible, em, que ya, bueno, ya te está afectando y esos pensamientos son muy, muy, muy normales. Eh, preocuparse, vaya, creo que es algo que todas las personas tienen, <chuckles> este, y más cuando, bueno, me me mencionaste lo de tu situación laboral, obviamente eso siempre va a afectar, ¿no?, uno se preocupa demasiado de, ¿qué voy a hacer?, ¿qué va a pasar?, y es normal, eh, lo bueno es que se solucionó. Lo que ahorita, bueno, em, me mencionas es que, bueno, como que no tenías mucha motivación, mucha energía en las mañanas, y considero que el sueño, el descanso siempre va a ser de las cosas más importantes para que uno al día siguiente se despierte con esa energía, con esa motivación diaria. Em, no sé si, tú tengas una rutina por las noches, o tengas un horario bien definido para dormir o no. Cuéntame.
Pues, fíjate que mi rutina, como tal, no no es tan buena, creo, que creo que eso también es un factor importante de de mencionar. Mi rutina, como tal, es tratar de no tener pantallas, celulares, tablets, algún dispositivo con con pantalla, básicamente. Eh, trato de acostarme como a medianoche, pero justo por estos pensamientos, este insomnio y demás, me he llegado a dormir hasta hora y media después de hora y media, 2 horas después de que me acuesto, y pues sí, ya que las 2 de la mañana, 2 y media, como que ya es muy muy pesado, muy cansado también, pues, tratar de de de dormir y y no poder. He intentado como varias alternativas como la meditación, tal vez el hacer ejercicio en la noche, salir a caminar, a pasear a a mi perrita en la noche, como que estas, eh, alternativas, tal vez, naturales, pero no me han funcionado como del todo. Entonces, he buscado como, eh, o más bien estoy tratando de encontrar como alguna posible solución para, pues, tal vez tratar de dormir temprano, y y poder de despertar a esta hora que que deseo, y pues, amanecer de una forma más adecuada y más tranquila.
Sí, comprendo. Mira, realmente, em, tu cuerpo se puede acostumbrar, eso es un hábito que se puede ir generando poco a poco, que vaya, si tú te quieres despertar a las 6, te vas a despertar a las 6, pero es poco a poquito, o sea, el cuerpo se tiene que ir acostumbrando. Pero para que tu cuerpo ahora sí que se despierte temprano, y con energía y motivación, pues, es importante que descanses sus horas. Entonces, eh, a veces, bueno, me mencionas que ya intentaste meditar, otras como otras situaciones. Entonces, considero que es muy viable que, ahora sí, que busques actividades que te cansen. No hablo solamente de lo mental, porque a veces el trabajo te te cansa mucho mentalmente, sino también físico. De verdad, sí, no sé, sal a correr en las mañanas, eh, sal a pasear a tu perro, o sea, busca actividades que te mantengan ocupado. Y también considero que es muy buena idea escribir todo eso que te preocupa, porque a veces el no dormir o que te cuesta dormir no es por falta de sueño o por falta de cansancio, es por por tanto pensamiento ahí, este, que llega que todo todo te preocupa luego en las noches. <chuckles>
Ujú. Sí. Ujú.
Entonces, si tú lo escribes de verdad, o sea, que tú tengas una libretita al lado de tu cama y que te vayas a acostar y que empieces a pensar, vaya, porque hasta luego son pendientes, de que tengo que hacer el súper, o tengo que ir a comprar esto, o tengo una cita mañana con el dentista, cositas, así que que te estén moviendo la cabeza. Todo lo que te mueva la cabeza en las noches, escríbelo. Y de alguna manera, cuando tú escribes las cosas, salen de tu sistema. Como que tu tu cerebro de alguna manera asimila que ya lo sacó, que ya lo anotaste y que el día de mañana lo vas a leer, y va a estar pendiente, ¿no?, entonces, considero que si no te sirven como la meditación, este, ese tipo de cosas, el anotarlo, o igual hasta darte una ducha caliente, pero de esas calientes, como como cuando uno era chiquito, que que las mamás a uno lo bañaban con agua hirviendo para que uno se se durmiera completamente. Todavía sirven, eh, de verdad yo te recomendaría eso, o sea, que te tomes una ducha caliente, te pongas música relajante, saques todos esos pensamientos, y a lo mejor dices: "Okey, mañana lo hago, no pasa nada". Y poco a poco, créeme que vas a ir agarrando esa rutina de que ahorita tú dices: "A la medianoche me acuesto", bueno, intenta mover la hora para las 11, luego para las 10, luego para las 9, y ya decir: "Bueno, ya tengo una rutina de que me duermo a las 9, me despierto a las, eh, 7 de la mañana", por ejemplo, y ya es con energía. Al principio te va a costar mucho trabajo porque todo es un proceso, pero créeme que poco a poquito te vas a ir acostumbrando, vaya.
Okey. Okey. <chuckles> Okey. Ajá. Claro. Oye, pues, estos consejos que me estás dando creo que me motivan bastante a tratar de mantener esta rutina matutina y que, pues, me dan ánimos a a tratar de de lograr esta, pues, este lo este este objetivo que tengo en mente. Creo que me me has abierto los ojos para darme cuenta de todas las cosas que podría hacer para tratar de de tener esta este descanso bueno, y que de cierta forma, pues, me ayude a levantarme a mi hora. Pero, de verdad, muchísimas gracias por por el tiempo, por estos consejos, y que creo que me van a funcionar de maravilla, y que los voy a llevar a cabo. Hasta pronto.
No, no hay de qué, ya me contarás cómo te va con esta nueva rutina y, pues, aquí estoy. No hay de qué.